Ja, du erzähl doch mal. Wie gönnst du dir eigentlich eine gute Pause ohne Schuldgefühle zu haben?
Ich würde sagen, ich kann das noch nicht. <giggles> Also, jedes Mal, wenn ich Pause nehme, ist es schon mit Schuldgefühlen auf jeden Fall nur verbunden. Ich habe dann das Gefühl, ich muss immer mehr und mehr machen.
Ah, okay, okay. Mhm. Mhm. Ja.
Und so wirkliche Pausen nehmen ohne Schuldgefühle fällt mir schon schwer. Das ist 'ne Sache, auf die ich oder an die ich
Mhm.
auf jeden Fall arbeiten muss noch grade.
Ja, das verstehe ich. Das ist bei mir auch oft so. Wie denkst du, kannst du dir, ähm, für dich selbst klarmachen, dass du mal eine Pause hier und da brauchst, ohne ja, erzähl mal.
Ich würde ja, ich würde sagen eventuell, weil ich weiß, der Körper kann nicht die ganze Zeit funktionieren, ohne auch Pausen zu machen. Also, das ist sogar produktiver, wenn du auch mal aktiv Pausen nimmst, anstatt einfach die ganze Zeit dich durch, sage ich mal, durchzupushen in dem Sinne.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Okay. Un un und denkst du hm, ich meine, das weißt du, aber du fühlst dich trotzdem schuldig. Wo kommt das denn her?
Ja, weil ich irgendwie dann denke: „Ja, in der Zeit, wo ich 'ne Pause mache, könnte ich auch X Y erledigen und d meine Zeit produktiv nutzen.“
<chuckles> Ja, ich weiß. Ne? Klar. Mhm. Mhm. Und wie denkst du, du könntest dir selber einreden, dass X und Y ein bisschen warten kann?
Es fällt schon schwer. Hm. Ich würde sagen, manchmal versuche ich es mir, das dann auch in dem Sinne dann <inhales> wieder vorzustellen und zwar zu sagen: „Hey, am Ende des Tages, man lebt nur einmal.“ Und das Leben sollte eigentlich
Mhm.
dazu, sage ich mal, führen, dass man eigentlich Spaß haben sollte in dem Kontext und auch wirklich sich Auszeit nimmt. Man soll nicht die ganze Zeit produktiv sein. Das ist schon 'ne Sache wo ich sage ja, da versuche ich mir das immer wieder in dem Sinne
Mhm, mhm.
vor Augen zu halten und auf der anderen Seite, weil mein Körper einfach dann <chuckles> merkt, ich kann nicht mehr. Das ist auch noch mal 'ne Sache. <chuckles>
Mhm. Ja, dann musst du ins Bett, ne? Und den nächsten Tag stehst du auf und machst wieder. Ja, w wie du sagst: <clears throat> „Man lebt nur einmal.“ Auf der anderen Seite kannst du auch sagen viele Leute sagen: „Ja, also, jetzt kannst du arbeiten. Du kannst schlafen, wenn du tot bist.“ Gibt es natürlich auch, ne? <chuckles> Und
Ja, genau. Ja, das ist das Ding. Ja gen ja, ja, aber das ist ja eigentlich oder das sollte ja eigentlich der der Sinn sein, ne, dass man da arbeitet, wenn man oder dass man schlafen kann, wenn man tot. Das ist <chuckles> Hm?
<laughs> Mhm. Glaubst du glaubst du, es hat etwas damit mit unserer Kultur zu tun? Nicht nur als Deutsche halt so aufgewachsen, musst immer mehr und immer mehr, denn ansonsten ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir und oder der westlichen Kultur selbst, dass zum Beispiel ähm, das hat ja mit uns bei uns mit der Eiszeit angefangen, wo Leute angefangen haben zusammen die mussten zusammenarbeiten, ne? Nicht nur einzelne Stämme, sonst hätten sie gar nicht überlebt, sozusagen. Und dementsprechend was wir oft jetzt tun, kulturmäßig, vor allen Dingen im Westen, wir haben Winter und das ist natürlich ganz anders wie andere Kulturen, die die, äh, äh, näher zum Äquator leben. Bei denen ist jeder Tag so das Gleiche, 'n bisschen warm. Wir müssen uns auf den Winter vorbereiten, denn wenn wir im Winter nichts zu essen haben und irgendwie, äh, kein kein Haus haben zum Leben, dann dann sterben wir ganz schnell, ne? Ich glaube, es hat auch damal damit etwas zu tun, so epigenetic, epigenetisch, dass wir immer mehr anhäufen wollen und immer mehr tun, sodass wir Dinge anhäufen können, sodass wir
Mhm. Mhm.
ähm halt so wie w wie Dinge immer Essen im Haus haben oder, ja, warme, äh, äh, wie sagt man Blankets ode oder
Mhm. Ja, ja, warme Mahlzeiten, einfach allgemein behutsam sich befinden. Es kann schon sein, also, wie du gesagt hast, es würde irgendwo Sinn machen auf 'ner evolutionären Basis
Na ja. Ja, ja, ja, ja.
aber auch in der Neuzeit, sage ich mal, ist es einfach so, dass wir halt einfach sehr, sehr arg in 'ner Leistungsgesellschaft in dem Sinne auch leben, weil einfach mehr, mehr erfordert wird. Also, es wird immer mehr von den Leuten erwartet, in dem Sinne. Ich glaube, das ist auch noch mal 'n Punkt, dass man dann da hingegen sagt: „Okay, weil einfach so viel erwartet wird, ist es dann halt auch, dass man dann automatisch mitzieht mit den mit den Erwartungen der Leute und deswegen“
Mhm. Mhm. Und wer sind diese Leute, die Dinge von dir erwarten? Und fragst du dich manchmal
Ich würde sagen die Gesellschaft auch irgendwo. Also, bei mir waren's auf jeden Fall meine Eltern. <chuckles> Ja, da sind wir am Punkt.
Die Gesellschaft? Ja? Okay, okay, jetzt kann man
Ähm, meine Eltern auf jeden Fall. Dann würde ich auch sagen, irgendwo schon der Peer-Pressure von der von der
Ja?
von den Freunden auf jeden Fall, dahingegen, äh, von dem Bekanntenkreis, das ist auf noch mal 'nen Punkt und einfach auch ja, das wird ja dir in dem m sage ich mal, in die Wege geleitet schon von Anfang an. „Ja, du musst akademisch gut sein, guten Job, äh, kriegen in dem Sinne, sonst wird es nichts." Oder m m da k kommt man schon auf jeden Fall immer, sage ich mal, den Pressure in dem Sinne mit also, auf 'n Weg gegeben schon.
Okay. Also, ist es doch kulturmäßig, ne? Denn es ist nicht nur einige Leute, es is ist so im Großen und Ganzen. Du musst, du musst, du musst.
Ja. Ja, genau. Es ist schon auf jeden Fall so 'n: „Muss, muss, muss, muss, muss“, was dann einen
Mhm. Und wo denkst du, das kommt her? Ist das noch übrig geblieben vom Krieg sozusagen, nachdem sie alles wieder aufbauen müssten, weil's nur Trümmer gab und jeder musste etwas fürs Land tun und wenn es nur äh: „Ich bin Verkäufer für das Vaterland.“ oder irgend so 'nen Stuß.
Ich meine, es würde schon Sinn machen, vor allem aus der damaligen Zeit halt noch, dass es mitgezogen wurde, weil einfach halt auch sehr viel darauf basiert hat, dass Leute dann, sage ich mal, Sachen machen, weil ohne Leistung wäre das Land nicht so schnell wieder aufgebaut worden, hätte ich mal jetzt behauptet.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ist richtig.
Ja, und dass sich dann dementsprechend, ähm, man w ja, will auch seinen Vorteil, sage ich mal jetzt, was Deutschland sich erarbeitet hat in dem Sinne jetzt, nicht wieder hergeben. Und man will das ja auch irgendwo beibehalten und deswegen kann das schon sein auf jeden Fall, dass es dann dadurch immer noch weiter verankert wurde. Und, äh, mit dem Kapitalismus ist halt der Wettbewerb auch immer höher, ne? Und Leute werden immer mehr schaffen in dem Sinne. Und ja, das ist auch 'n großer Punkt, glaube ich, der Wettbewerbsgesellschaft. Durch die Globalisierung bekommt man hat man 'n höheren Wettbewerb, sage ich mal, bekommt auch mehr mit, wird auch mehr verglichen mit den Leuten, 'n höherer Standard wird erwartet und dadurch wahrscheinlich auch 'n höherer Leistungsdruck in dem Sinne, damit man einfach oben mithalten kann.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Aha, ja sicher, sicher, ne, ganz klar. Äh, ähm, so für die Gesellschaft selbst aber auch für äh, für für die Person, ne? So.
Genau.
<clears throat> Und, äh, ähm, machst du viel Homeoffice, oder so?
Äh, ich würde schon sagen, ja. Also, ich mache, glaube ich also, bei uns ist 'n Hybrides Modell. Ich würde schon sagen, dass ich 2, 3 Tage in der Woche im Homeoffice meistens immer bleibe.
Ja. Mhm. Okay, okay, denn man kann sich das auch so anschauen. Auf der Arbeit ist es ja oftmals der Arbeitgeber, der dir sagt, wann du Pause machst, wann du k Pause machen kannst und wann du Pause machen musst, oder?
Ja. Gen ja, würde ich schon sagen. Also, ist auf jeden Fall nicht n n nicht abwegig, sage ich mal, manchmal ist es halt, dass die Pause dann zu kurz kommt, weil dann doch Arbeit dann noch mal ansteht in dem Sinne. Ja.
Ja, ja. Mhm. Ja. Das ist richtig, das ist richtig. Aber dann in Homeoffice musst du entscheiden, wann du eine Pause einlegst?
Ja, ja, ja. Beziehungsweise, die Wahl fällt dir leichter. Ab und zu ist halt dann auch schon so, dass wahrscheinlich der Workf Workflow oder der Workload einfach viel zu hoch ist in dem Sinne und dann musst du halt abwägen: „Schaffe ich's überhaupt noch 'ne Pause zu machen oder muss ich's auch nach hinten schieben?“
Mhm. Ja. Mhm.
Das ist auch auf jeden Fall noch 'ne Sache, aber im Homeoffice hast du halt weniger, sage ich mal, den Druck von außen hin. Das stimmt schon. Du kannst mehr für dich selber entscheiden. Du kannst auch einfach währenddessen dann Pause machen, während der Arbeit, ne?
Mhm, mhm. Ja, ja, genau, genau, genau. Also was du hier auch angesprochen hast, Workload, ja? Also, äh, äh, stelle ich mir vor, du arbeitest da in in in einem Beruf, wo du ähm, wenn du morgens reinkommt, sagt dein Boss: „All dieses hier musst du fertig kriegen“ „diesen Tag.“ Nicht nur das Gleiche jeden Tag, also so so service-mäßig, aber „so viel musst du hinkriegen, äh, sieh zu, wie du das schaffst.“ Und dementsprechend kann's sein vielleicht, dass dass du dir denkst: „Das packe ich nie, deshalb kann ich jetzt keine Pause machen. Ich muss weitermachen, sonst komme ich nie nach Hause“, irgendwie so was?
Mhm. Äh, ich würde schon sagen, bei uns in der in dem Bereich, wo ich bin, sage ich mal, ist es halt so, dass irgendwo nicht unbedingt so wie du gesagt hast, dass da jetzt irgendwie zu viel die ganze erwartet wird oder dass man dann sagt: „Okay, ich äh, du hast diesen diese Aufgaben, mache es so wie es ist.“ Es ist halt einfach es kommt es ist 'n schnelllebiges, sage ich mal, Modell oder und da kommen halt immer Projekte und je nach Projekt hat man auch immer 'ne Deadline. Und deswegen muss man dann halt dann irgendwie selber für sich schauen. Also klar, du kannst auch wahrscheinlich dann, sage ich mal, wenn du willst und dann an einen Tag bisschen weniger machen. Hauptsache, dies Arbeit wird einfach erledigt. Das ist halt das Ding am Ende des Tages.
Mhm. Mhm. Mhm, ja. Ja, genau, genau. Aha, aha, aha. Und glaubst du vielleicht, wenn du dir Dinger, äh, besser einteilen würdest, würde das helfen oder machst du das schon und du denkst trotzdem, ja: „Ich fühle mich unwohl jetzt hier 10 Minuten Pause zu machen“, denn wie du sagtest, „da kann ich noch dies, äh, erledigen und das erledigen und dann brauche ich mich da später nicht drum zu kümmern.“ Ich meine, irgendwie, irgendwo, irgendwann musst du ja etwas dagegen tun oder nicht?
Ja. Ja, genau. Und das ist glaube bei mir dann erst mal der Fall, <chuckles> wenn ich merke, mein Körper sagt dann langsam: „So, jetzt brauchst du 'ne Pause.“
Aha.
Und dann mache ich das auch. Aber ist halt dann erst, wenn der Körper das dann halt sagt, also nicht von mir selber, sage ich mal: „Okay, ich habe jetzt genug, sage ich mal, Arbeit reingesteckt. Ich kann mir jetzt da 'ne Pause, sage ich mal, gönnen in dem Sinne oder 'ne Pause machen.“ Das dann eher schon erst, wenn <snorts> ja, <giggles> der Körper dann sagt: „Okay, ich bin zu müde, leg dich jetzt hin.“
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. So, ähm, du ge wirst ja nicht von einem Moment auf den anderen müde. Zwischendurch sagt dein Körper ja so kleine Dinge so, also, äh, äh, der Hintern wird flat und, äh, ja du musst mal aufstehen die werden die die die ähm die Beine steif oder je nachdem so 'n bisschen. Aber dein Hirn ähm, entweder schaltet das ab, dass du das nicht mitkriegst, oder powert da einfach durch, oder wie ist das?
Mhm. Ich würde sagen, powert einfach durch. Ich merke schon immer die Symptome, dass es langsam eventuell viel sein kann, oder viel wird, in dem Kontext. Aber das Gehirn powert halt dann einfach trotzdem durch und sagt dann ja. Oder der Körper powert einfach durch. Und dann wird es einfach halt so 'n so 'n Ding, dass es einfach halt gemacht wird und man nicht wirklich drauf achtet einfach. Und <chuckles> ja, es ist halt
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also sagt das Hirn: „Ruhig!“, und dann geht's weiter, bis du zusammenklappst sozusagen.
Genau. Genau, genau, genau.
Ja, ja, ja. Und
Es ist nicht der beste Weg, ne, aber <giggles>
Ja, ja, aber ich wundere mich, ist das unbedingt so schlecht?
Hm, ich würde sagen ist es unbedingt so schlecht? Ich würde sagen, Definitionssache. Eher ja im Kontext von: Du verausgabst dich in dem Sinne und man sollte auf seinen Körper am Ende des Tages achten, weil
Ja. Mhm.
es kann sein, dass es halt in dem Sinne vielleicht produktiv ist. Das schon. Aber es ist ja auch eben kontraproduktiv für deinen Körper, weil was bringt dir das ganze Arbeiten, wenn du dann halt am Ende des Tages dann einfach, ähm, in dem Sinne, ja, kaputtgehst.
Mhm. Auf auf der anderen Seite schläft man gut. Es gibt viele Leute, die haben Probleme, im Schlafen einzuschlafen. Das geht doch dann auch gut, ne? Legst dich hin, weg bist du.
Ja. Aber ja? Es ist aber so 'n erholsamer Schlaf, wenn dein Körper dann wirklich am letzten Strang ist und deswegen gut schläft.
Mhm. Aha.
Das ist halt dann auch die andere Sache.
Ja. So. Na, also, ist alles ein Hin und Wieder, nicht wahr?
I
Nimmst du den dann so an Wochenenden, nimmst du dir nur Zeit für dich?
Ne, da mache ich auch weiter. <laughs>
<laughs> Okay, okay, ja. Ja.
Ja, genau. Ähm. Ja, aber ich sollte auf jeden Fall mehr Zeit für mich nehmen. Das schon.
Okay. Ja, sicher, das sagst du dir selbst, aber es hört sich nicht unbedingt an, als ob du das d das, äh, irgendwie selber glaubst.
Das ist 'n sehr guter Punkt, das stimmt.
Ich meine, ich bin oftmals genauso, deshalb deshalb weiß ich, was ich höre. Mhm.
Ja. Ja, ne, das stimmt. Also, ich nehme es mir dann schon vor, wenn noch was kommt, kommt es, aber dann fällt es mir auch schwer tatsächlich „ja“ zu sagen zu den Sachen, weil ich mir dann denke: „Okay, aber in der Zeit kann ich halt auch wieder meine Zeit produktiv nutzen“, ne?
Hm. Mhm, mhm. Hast du mal versucht, so, ähm, einfach zwischendurch dir so so so so Zeiten zu setzen, vielleicht 'ne 1/2 Stunde oder 1 Stunde und dann stehst du erst mal auf und läufst im Kreis rum oder, ähm, 2 Stunden, und dann nimmst du erst mal 5 Minuten und hängst den Kopf ausm Fenster oder irgendwie so was?
Ne. <laughs> Ich würde sagen hm, Zeit, ja Zeit nehme ich mir n' bisschen auf im Sinne von, dass ich
Also, dass es mehr geregelt ist? Hm.
tatsächlich, würde ich mal behaupten Sport mache. Also, ab und zu nehme ich mir dann schon die Zeit und mache dann Sport und damit hat man 'ne Auszeit.
Okay, ja. Gut. Mhm, mhm.
Genau, das würde ich sagen, ist die Auszeit, die ich der dann auch tatsächlich gebe.
Na ja, gut. Ja, und und danach fühlt man sich natürlich wieder besser und das ist natürlich auch gut für den Körper und dann kann man auch schon, äh, stundenlang rumsitzen und es ist nicht ganz so schlimm, ne?
Ja, genau, genau, das ist dann tatsächlich dann hat man 'n Ausgleich.
Ja, ja. So so ein Ausgleich, ein Gegengewicht, ja prima. Also, sehr interessant, du. Hat mich gefreut, mit dir darüber zu sprechen.
Ebenfalls hat mich sehr gefreut und wir hören uns beim nächsten Mal.